لأ لأ خالص مش محدودة يا دوبك آه بت م يعني في جزء منهم بيكفيني، يعني أنا كده كده هو ثابت ومتغيّر يعني، عارف أنت اللي هو في جزء من الراتب بتاعي ثابت، ده كده كده قبضي الشهري، ولإمّا شغال، وفي شُغلانة تانية وفي بعض الحاجات اللي باعملها إيه، ش شُغلانات جانبية كده، اللي هو حاجات بافهم فيها، حاجات في الصيانة، آآ، ساعات بافهم، فاهم، في حاجات في العربيات كده. فممكن اروح مثلًا اخلّص كام حاجة كده أنت فاهمني، يعني أ ليّا ليّا خبرة وليّا ب عارف زي ما تقول صنعة كده مو في كذا حاجة، فالصراحة باخلّص كام حاجة كده مع ال مع الشغل بتاعي. فزي ما تقول إيه، إن هو بيتغيّر بقى على حسب الشهر وعلى حسب الشغل اللي بييجي. بس بصراحة، يعني القبض بتاعي نفسه ال الثابت، آآ، كويس ويا دوبك بيكفيني، إنّما الفلوس بقى المتغيّرة دي هي اللي بتيجي بقى كل فترة كده بتيجي، بس دي بصراحة لما بتيجي بتبقى يعني مبلغ بصراحة محترم جدًا، بأمانة يعني عشان ما اكدبش عليك. ففعلًا يعني يمكن هو يعني بيتغيّر شوية. وعايز اقول لك بسبب الحتة دي أنا وقعت في مشكلة كبيرة- والله بجد- قبل كده، أنا ما انساهاش. يعني أنا هاقول لك أنا ي أنا أصلًا شغال على النت على كام حاجة تمام، فأنا كنت محتاج Lap كويس ومحترم كده عشان أقدر إن أنا اشتغل عليه؛ لإنه الGraphic design والحاجات دي تمام، بافهم فيها وكده، فكنت محتاج كويس عشان اقدر إن أنا اتعامل مع الحاجات دي.
آه. آه، اهم. كويس، اهم. اهم. اهم. إمم. فاهمك. إمم. إيه؟ احكِ لي، اهم. أيوه. فاهمك آه. اهم.
فزي ما تقول إيه، آآ، رُحت جبت م Lap أنا يعني كان ممكن أك أكفّي نفسي بLap مثلًا بحدود 10.000 آآ، 15.000 فاهم، فهي كده وخلاص وهيكفيني. لأ أنا رحُت إيه، غرضي تاني إن أنا عارف أنت اللي هو معايا فلوس بقى، أنا كان معايا فلوس معايا جزء كبير. فرُحت زي ما تقول، آآ، كان معايا مبلغ ورُحت استلفت فلوس من من حد كده م أعرفه، ورُحت جبت Lap يعني جبت Lap بسع بتمن غالي حبتين وادّاينت، على حق أ على أساس إن أنا إيه، على أساس إن أنا هادفع له المبلغ من إيه، من الفلوس اللي هي بالف اللي هي يعني المتغيّرة، بالضبط الفلوس ال آه، الفلوس الزيادة دي هادفع له منها فاهم، دي بدل ما نحوّشها ب يعني بدل ما آخد الفلوس دي أحوّشها لأ، رُحت قُلت له إيه، هادفعها لك. فاللي حصل إني جيت اتزنقت في 3 شهور حرفيًا ما كان ما جاليش منهم شغل، وما عرفتش أعمل حاجة، حتى الLap جبته يعني عايز أقول لك ما اشتغلتش عليه يعتبر، يعني خلّينا بس متفقين على كده إن أنا ما اشتغلتش عليه أصلًا، كأنه كان حِجة إن أنا مش عارف ألعب عليه وإن أنا أجيب إيه، حتى ما استفدتش بيه بأي حاجة حرفيّا وركنته جنبي
تمام. أيوه أيوه. إمم. من الفلوس اللي بتيجي لك اللي هي المتغيّرة دي آه، إمم. آه. آه طبعًا. اهم. جايز الموق آه طبعًا، يمك آه طبعًا الموقف ده أنا فهمته كويس، و و واستوعبته آه. أكيد ده خل نبهك إن ممكن يحصل لك طارئ بعد كده، فتحتاج فلوس، فبدل ما تتزنق وت و وت وتمد إيدك أو تستلف، وممكن الفلوس اللي أنت بتبقى متوقع إن هي تيجي عشان تسد السُلفة اللي أنت استلفتها، ما تيجيش وقتها فتتحرج مع الشخص. آه يعني هو موقف أكيد صعب وموقف ف فعلًا يعني لازم يدّي درس، وأنت كويس إن أنت استوعبت الدرس ده وده ب وبدأت تفكّر في حتة ال الادّخار بقى وعلشان ما تواجهش المشاكل اللي زي دِيّة، مشكلة الLaptop أو غيرها أو غيرها طبعًا. ط طب يعني، آه، أ أنت يعني أنا فهمت منّك دلوقتي إن أنت دخلك كويس، يعني في دخل ثابت و كبير وكويس، وكمان بييجي لك حاجات جانبية، آآ، حلوة، أحيانًا بتيجي، أحيانًا ما ب يعني بيبقى في مبالغ متوفرة و و و والفلوس كتير، ده ده شيء جميل، طب ف أنت في التزامات معيّنة عليك والّا أنت ما فيش أي مسؤوليات؟ أنت بتقول عايش أبويا وأمي وكده ما فيش مسئوليات طبعًا عليك والّا أي حاجة و أ أ أقساط حاجة ما فيش؟
ده علّمني بقى. ما تيجيش. آه. آه بالضبط، بالضبط. آه، آه. إمم إمم. لأ يعني